Yeah, chính xác luôn, mình cũng có một cái suy nghĩ giống bạn luôn. Thì ngoài ra theo mình thấy á, thì là giống như sách giáo dục thì bây giờ nó cũng thay đổi theo cái kiểu là hông có cứng nhắc nữa, nó cũng thoáng hơn ngày xưa, yeah.
Ừm. Ừm. Ừm. Đồng ý. Ờ, thì, à, mình thấy nha, ví dụ giống như á là hồi xưa á là đi học đến trường, học sinh á là phải mang theo một đống tập nè, sách nè, giáo khoa nè, rồi bút viết thước nè, rất là nhiều. Thì thay vì vậy á thì công nghệ phát triển thì mình nghĩ mình nghĩ đó là hiện tại và mình nghĩ trong tương lai thì học sinh đi học á chỉ cần mang 1 cái laptop thôi giống như là sinh viên, vậy đó, hoặc là chỉ mang 1 cái, à, iPad hay là 1 cái máy tính bảng thôi, thì học sinh không cần, kiểu, giống như mang nhiều á, bạn nghĩ như vậy hông?
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Thật ra hiện tại là nó đã như thế rồi đấy, tại vì mình có em ở bên Mỹ á, thì nó mới học cấp 2 thôi, là hiện tại là tất cả những ngày nó đi học từ xưa tới giờ là mình thấy nó chỉ mang theo cái cặp, mà trong cái cặp đó cũng hông phải là sách nữa, mà trong cái cặp đó là cái laptop của trường phát cho, là sách ở trong laptop chứ trường cũng hông có còn phát sách nữa. Yeah
À. À. À. Mình, à, mình cũng biết là như vậy ở bên Mỹ, đúng, nhưng mà, kiểu, giống như là, tùy quốc gia khác nhau thì cái, kiểu, giống như là, độ giàu nghèo khác nhau, thì, à, mình hy vọng có một ngày nào đó ở Việt Nam thì chắc kh không phải một ngày nào đó đâu, nhưng mà chắc trong một tương lai gần ha, thì ở Việt Nam cũng sẽ như vậy.
Yeah. Đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi, nhưng mà theo một cái thông tin mà mình rất vui khi mà mình biết cái giáo dục ở Việt Nam thay đổi đó chính là Việt Nam mình bây giờ là học từ cấp 1 tới cấp 3 là hông còn tốn tiền nữa, hông còn phải đóng học phí nữa. Ờ, đó là một cái thông tin khá là hay ha.
Ừm hứm. À. Hình như là tùy, à, tùy khu vực bạn ơi, tùy khu vực đó. Đúng rồi.
Ờ, tùy khu vực à, ờ, theo mình biết là mấy cái vùng quê, đúng hông?
Hông, có nghĩa là nó sẽ áp dụng cho mấy cái thành phố giàu trước, ví dụ giống như Sài Gòn này, Hà Nội này. Tại vì, à, thực ra á là chênh lệch giàu nghèo vẫn còn nhiều mà, thì ở Sài Gòn thì, ờ, đất chật người đông và nhiều người chen chúc nhau, rồi không những vậy là người nghèo khá là nhiều, kiểu, giống như là, người ta chỉ đủ tiền thuê, không đủ tiền mua nhà ấy, cho nên là, ừm. Thì, ờm
Ờ. Ừm hứm. Ồ. Ồ, thì ra là vậy, yeah. Ờ, thì ra thì bạn nói đi, bạn nói đi.
Thì mình mới hỏi là ngoài cái việc mà sử dụng laptop á, trong cái việc mà sao ta, tích hợp vào giáo dục á, thì bạn nghĩ coi còn có những cái hình thức nào để cho giúp cho mà các thế hệ trẻ, những học sinh á nó có trải nghiệm tốt hơn, họ có trải nghiệm tốt hơn trong học tập?
Yeah. Yeah.